Oh, gitu. Nah biasanya, kamu tuh rutin main sosial media tuh, tiap kapan sih ngecek-ngeceknya gitu? Kayak, biasanya juga kapan? Terus, buat apa kamu main sosial media?
Mhm. Mhm. Sebenarnya kadang tuh, main sosial media tuh, nggak ada kepentingan apa pun, kayak pengen aja gitu. Kayak misalkan, kita lagi, eee, kerjaan udah beres nih. Itu pasti, yang dilihat adalah sosial media.
Oh. Betul, sih. Mhm. Oh, pas lagi senggang, tiba-tiba kamu cek gitu aja, ya? Sosial media, gitu ya. Oh, yab mhm mhm.
Nah, iya. Itu pasti, gitu. Jadi aku kadang untuk gimana ya, menghindarinya itu, aku melakukan kegiatan-kegiatan, di luar ruangan. Kayak misalkan, eee, jalan kaki sore-sore, gitu. Jalan kaki keliling-keliling, muter-muter lingkungan, atau enggak, pergi workout. Dan itu, hapenya itu, kadang enggak dibawa atau enggak, wajib di-silent, biar enggak terlalu, biar enggak ngeganggu kita pas lagi aktivitas.
Mmm. Oke oke. Mmm. Iya iya. Wah, segitunya ya kamu ya sa buat ngehindarin sosial media, ya?
Iya, betul. Karena, sekali udah ngelihat sosial media itu itu nggak akan bisa berhenti, sampai baterai hape kamu habis.
Ah. Mhm. Oh, gitu. Emangnya sosial media apa yang biasa kamu mainin ini?
Biasanya, aku lihat itu, Instagram dan TikTok. Kan di Instagram tuh ada Reels dan TikTok juga banyak video-video, gitu. Nah jadi kadang kalau udah sekali scroll, itu pasti bakal lanjut. Iya.
Wah, iya iya. Heeh, betul betul. Mhm mhm. Mmm, Iya iya. Jadi, konten-konten itu, yang bikin kamu kecanduan sebenarnya, ya?
Iya, betul. Jadi itu bikin malas untuk gerak. Jadi cuman kayak dia kita tuh, diam di satu tempat, kita nontonin video-videonya, kita nge-swipe-swipe semua, itu sampai baterai kita habis dan kita nggak sadar, kalau baterai itu udah habis.
Iya. Mhm. Wah iya ya. <chuckles> Sampe gak sadar gitu sih, ya. Nah, kamu tuh selain yang tadi, yang kamu bilang kan, kamu s jalan-jalan di kelili di sekeliling kamu, gitu ya? Nah, selain itu tuh, ada nggak tips praktis lainnya, yang kamu gunain sehari-hari? Supaya nggak kepoin terus tuh media sosial kamu, gitu.
Mhm. Iya, bener. Mhm. Iya, betul. Mhm. Kalau biasanya, kalau non nonton di Netflix itu, termasuk media sosial nggak, sih?